Je suis à la recherche, hem, de conseils et puis de tips pour, heu, organiser, heu, mes jours de repos avec une routine bien établie. J'entends par là, hem, que quand, heu, c'est la semaine, donc moi, je travaille du lundi au au vendredi sur des horaires de bureau. J'ai une routine établie, je sais quoi faire le matin, à midi, heu, enfin voilà. Toute ma journée est rythmée. En revanche, les week-ends, heu, mes jours, heu, de repos, heu, je me je peux me laisser aller et en fait, heu, au bout de on va dire quarante quarante-huit heures, le dimanche soir, je me dis: «Mince, bah, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça» enfin voilà. J'aimerais bien avoir aussi, bah, une organisation, heu, adaptée pour pouvoir, heu, ne pas avoir l'impression de perdre mon temps ou de gâcher du temps, heu, qui n'est pas mis à profit, heu, de choses intéressantes.
D'accord. D'accord. OK, alors, je vois donc, heu, vraiment, ne je comprends en tout cas que c'est, heu, c'est un besoin de de vouloir se dire: «OK, la semaine tout est très régulier, mais le week-end, je voudrais avoir un petit peu de structure, heu, gu répétable, pour me dire "Heu, c'est pas, heu, le le chaos du week-end où, heu, tout et n'importe quoi peut se passer"». Tu voudrais avoir un petit peu de régularité sur le week-end aussi, évidemment, peut-être pas sans oui, je t'écoute.
Oui un peu de un peu de cadre effectivement, heu, un peu de cadre pour quand même, heu Que ce soit productif, quand je dis: «productif», on dirait que je suis au travail, c'est pas ça, mais heu, mettre ces ce temps-là à profit pour, heu, me consacrer, peut-être, à des passe-temps, des hobbies, enfin, voilà. Que ce soit bénéfique, en fait.
Je vois donc, heu, en fait, mettre une structure, qui soit pas trop flex enfin suffisamment flexible et pas trop rigide, pour que tu puisses, le week-end, avoir des temps. OK, ça, là, c'est le temps pour profiter au max de cet aspect-là et essayer d'amplifier cet afé aspect-là et et puis, peut-être, heu, justement, mettre des formes de de restrictions ou des choses que tu veux pas qui se qui te dérangent le week-end pendant ces moments-là, en fait, c'est c'est un peu ça, l'idée, non?
Totalement. C'est un peu ça, l'idée, sachant que je suis quelqu'un qui, heu, on va dire, heu, contrairement à ce que je viens de dire, je suis quelqu'un qui n'aime pas non plus le cadre. Enfin, j'aime bien me sentir libre, en fait, heu, et ne pas avoir des choses imposées, donc, heu, faut quand même qu'il y ait cette souplesse, là, derrière, de se dire, heu: «Enfin voilà, co comme comment concilier les 2 quand on est quelqu'un d'autonome qui n'aime pas, heu, la rigidité, heu, mais qui veut, quand même, mettre à profit du temps?» Je sais que j'ai testé, par exemple, heu, bah, pour le coup, ça va remonter quasiment à 1 an, heu, les vision boards. Je sais pas si tu vois ce que c'est?
D'accord. Oui, oui, je vois.
Oui, et donc du coup, j'ai testé ça, donc sur le début d'année, heu, ça a été. Je suivais, heu, bah, ce que j'avais indiqué, tu vois? Notamment faire du sport, aller au marché pour pouvoir manger sainement, heu, lire des livres régulièrement. J'avais mis tout ça dans mon vision boards, mais en fait, au fil des mois et puis, bah, forcément de l'année, là, on va quasiment arriver à 1 an, heu, date anniversaire, et bah, il y a des choses que j'ai perdues. Heu, en exemple, heu, le ma aller au marché. Bon, bah, mmh, j'ai perdu ça parce que, heu, c'était plus facile, entre guillemets, sur le printemps, l'été qu'aujourd'hui, en hiver. Heu, donc ça, j'ai perdu et c'est dommage. J'ai perdu aussi, heu, le nombre de livres, heu, à lire. Enfin, voilà. En fait, au fur et à mesure, heu, plus on avance dans le temps, moins je suis, mmh, heu heu, moins je m'attache à ce que au cadre que je m'étais fixé parce que je me sens libre, finalement, de faire ce que j'ai envie. Tu vois un peu la contradiction?
Mmh. Ouais. Oui, je vois. Ouais. Ah mais je vois, c'est tout à fait normal. Alors, en le truc c'est que, c'est tout à fait normal d'avoir une sorte de, mmh, de dégradation de la volonté liée à une décision parce que, en fait, tu as beaucoup d'énergie et de volonté qui est associée au moment où tu décides de le faire, le moment où tu conçois le le vision board, le moment où tu planifies. Donc, heu, ça part évidemment d'une motivation importante. Le truc, c'est que cette motivation et cette volonté, elles sont pas ,hem, on va dire, régulière et exactement répétable parce qu'il y a aussi l'énergie un peu de la saison comme tu dis, hein, heu, l'énergie change donc on n'est pas aussi la même personne ensuite on apprit il y a aussi des un des int des aléas du travail qui peuvent faire que des fois tu es plutôt pris, ton esprit est plus, hem, concentré sur un projet qui te qui qui sature un peu le l'espace disponible et hem, et donc, naturellement, il y a il y a une forme de de checkpoint qui est nécessaire de de pou de pouvoir en fait régulièrement vérifier l'état de: «OK où est-ce que j'en suis» heu, tu vois? et de remettre un peu cette volonté, heu, tu vois? Ah petit peu heu
Oui, c'est ça. Mmh. D'accord. Quand ouais, quand tu évoques, heu, ce moment de checkpoint là, je trouve ça intéressant. Si je veux l'appliquer à moi de manière très concrète, heu, ça veut dire quoi que je fais le bilan? C'est comme ça que je l'entends ou ou ou pas? Enfin, je fais le bilan a mi enfin, tous tous les X temps pour voir où j'en suis et me remotiver ou co comment je peux le mmh, l'appliquer à à ma situation?
Oui. Alors, déjà, de faire des bilans trop réguliers ça serait, peut-être un peu trop contraignant et tu aurais le sentiment qu'il y a pas ça a pas assez avancé. Non mais c'est pas ça c tu aurais le sentiment que ça a pas forcément assez avancé donc du coup, tu dirais: «Oh là là, finalement j'ai pas fait tout ça» et donc c ça ça en v encouragerait un sentiment de d'attente ou de déception. Alors que, le faire à une période qui est, relativement, hem, à la fois, moyenne. Tu vois? Genre 90 jours, 3 mois, c'est un bon moyen pour, heu, se dire: «Je peux faire ce point» et par contre quand tu le fais c'est ah, c'est incontournable c'est, heu, 1 jour, heu, de du week-end où tu as du temps qui est vraiment disponible sans distraction et comme ça tu dis: «OK, où est-ce que j'en suis de ça? Est-ce que finalement je veux toujours ça? Est-ce que, j'ai pas évolué, au finalement je ne veux plus ça?», ou, heu, évidemment peut êt peut-être ça peut aussi être: «Je veux remplacer cet objectif-là parce que finalement, heu, ça a plus de sens maintenant»
<chuckles> Oui. Peut-être au travail? <chuckles> Oui, non? D'accord, OK. 3 mois, oui. Mmh mh. Oui, ah oui ça c'est vrai aussi. Oui peut-être que oui, tu as rai ça peut être, heu, effectivement, quelque chose de s de reques de requestionner le sens, heu, de ce que j'ai décidé, heu, de faire, heu, à un moment T. Si, aujourd'hui, 3 mois plus tard par exemple, heu, j'ai moins d'envie, moins de motivation à le faire mais peut-être qu'autour il y a des choses qui ont changé et que du coup c'est moins une priorité pour moi. OK et quatre et q quatre-vingt-dix jours je le note aussi. D'accord ça c'est une période raisonnable mais, pas trop courte mais pas trop longue non plus parce que là tu vois je me dis: «Est-ce que j'attends heu, janvier pour faire mes nouvelles résolutions alors qu'en fait, heu, je sais déjà que je suis en train de enfin, je sais je je sais déjà où est-ce que j'en suis donc c'est vrai que ça permet de rythmer un petit peu et de pas s être dans l'attente, heu, d'une date figée, heu. Mmh.
Mmh mh. C'est ça, exactement. Oui. Tout à fait, hein, 90 jours, c'est un bon segment parce que ça permet de te projeter suffisamment, hein, loin pour pouvoir, heu, être encore inclu dans le présent sans que ce soit vraiment, heu, tu vois, heu, incontrôlable, heu, qu'il y ait trop de facteurs qui aient changé les choses, heu, d'ici cette période-là et en même temps, suffisamment courte pour que tu puisses, heu, être régulièrement en train de de visualiser ou qu'est-ce qui avance. Ensuite, heu, com comme en ensuite comme tu disais par rapport à à mmh, en fait l'évolution de soi et donc, hem, certains objectifs en fait, lorsque tu as atteint un objectif, ça te fait réaliser qu'il y a d'autres choses qui sont liées et qui pourraient être bien aussi et qui peuvent être devenir, heu, prioritaires. Heu, par exemple, tu peux très bien avoir un vision board et puis réaliser: «Ah non mais attends, heu. Ah non, mais n'importe quoi! Je je vois pas du tout pourquoi je voulais ça!» tu vois? Et et avoir, heu, un espèce de de contraste, heu, con très différent puisque, heu, à l'instant T tu étais une personne qui avait, heu, une certaine motivation et ta motivation allait évoluer. Alors après aussi, heu, heu, c'est important de savoir que, heu, ben, toi, je te suggérerais de d'avoir une identification de qu'est-ce qui te motive le plus? Tu vois, il y a des choses qui te motivent le plus. Est-ce que c'est, heu, le fait de s'exprimer? Est-ce que c'est la reconnaissance des autres? Est-ce que c'est, heu, heu, tu vois, trouver un peu quels sont les leviers qui chez toi fonctionnent?
Mmh mh. T ouais de l'ajuster, d'accord. Oui. Oui. D'accord, je vois. OK. Que le le facteur, heu, oui des leviers, heu, qui qui qui m qui permettent de t de de booster ma motivation, heu, oui c'est un travail d'introspection, mais, heu, ça peut être ça peut être bénéfique effectivement, heu, au-delà de l'action pour, heu, organiser, heu, bah, f mmh, on va dire, heu, ma vie sur mon temps libre. Heu, qu'est-ce que je recherche vraiment? Et moi, je dirais que c'est vrai qu'il y a j'ai je pense à quelques points, il y a de la reconnaissance, il y a du bien-être personnel, tout à l'heure je parlais du marché. Heu, il y a, heu, de l'apprentissage, enfin le fait d'apprendre en continu. Heu, OK, je je vois, je prends note aussi, c'est, heu, c'est intéressant. Ça peut ça peut permettre de cadrer.
Ouais tout à fait. Mmh. Ouais. Mmh mh. Et alors et quand je parle de ouais, ouais, tout à fait. Heu et quand je parle de ces motivations, de ces ces activateurs, ces choses qui te pas font passer à l'action, je parle en fait de ressenti, de choses que tu ressens, qui ont tendance à te faire passer d'une idée à une action rapidement. Ça veut dire qu'en gros, heu, ces choses-là quand t quand tu es motivé par ça, c'est facile de le faire. Tu vois ce que je veux dire?
Mmh mh.
C'est ça que je veux dire.
Ouais, je vois. Oui, oui. Heu, je vois tout à fait, OK et donc ça, ça me permettrait, hem ça me permettrait peut-être même de prioriser parce que, tu vois parfois, heu, je j'ai envie de faire plein de choses, heu, au même moment, dans un très court laps de temps et heu et au final, bah, c'est pas possible. Donc forcément, ça me démotive et puis en fait, je fais rien. Je passe de j'ai envie de faire 100 choses à, bah, finalement 0 parce que j'ai pas la capacité, heu, de tout faire. Donc même, de prioriser comme tu le dis, heu, ça peut permettre déjà d'épurer. Heu, d'aller à l'essentiel et puis d'avancer, heu, étape par étape tout en si je prends tes conseils aussi, tout en, heu, valorisant, heu, les objectifs que je peux atteindre au fil, heu, au fil des mois, au fil des semaines, heu
Ouais. Oui. Mmh. C'est ça, ouais, et une une exa exactement après et surtout, heu, mais, hem, comment dire? Ne sois pas non plus trop figée dans tes objectifs, heu, parce que des fois, il est possible que tu attaches beaucoup de de décisions et de détermination en te disant: «Ça c'est absolu, ça je dois le faire, c'est vraiment important pour moi» et et du et laisse un peu de marge aussi parce que des fois, hem, quelque chose que tu as décidé, heu, il y a des angles, heu, différents que tu n'as pas vu. Heu, de pour obtenir cet objectif ou, heu, tu vois, heu, d des fois l'univ enfin, comment dire? La vie elle a tendance à t'apporter des situations qui vont être un petit peu, heu, surprenantes et donc, du coup, il faut que tu sois un peu prête aussi à à être souple, tu vois?
pour me rebooster. Mmh. Mmh. Oui. À les accepter, ouais. D'accord, je comprends. Rester ouvert, pas, mmh, pas figée en tout cas dans dans dans mes é dans mes intentions et puis, heu heu, m'adapter à à l'environnement et à ce que je ne maîtrise pas et c'est vrai que, ce que je ne maîtrise pas aujourd'hui, c'est quelque chose avec lequel heu, avec laquelle, pardon, heu, j'ai aussi du mal à composer et qui, du coup, qui me qui me ramène à une à une situation où finalement, je fais rien parce qu'en fait, heu heu, bah, je sais pas comment faire en fait. <chuckles>
Tu es Ouais. Oui, normal. Oui, tout à fait, hein, c c'est, heu, d je vois ce que tu veux dire aussi et quand tu parlais, heu, du heu, tu as plein de choses que tu as envie de faire et puis t d l'esprit il a il est il y a plein d'idées de motivation et puis finalement ça sui saturation et tu dis: «Mais a par laquelle je commence?» et puis, heu, finalement tu dis: «Bah, finalement, aujourd'hui ça va être, heu, bah en fait aucune et puis peut-être, heu, un autre jour». Tu vois? Il y aura plus de sérénité et de de confiance de: «OK je je vais arriver dans ces choses-là et du coup ça peut se faire». Mais c'est vrai que ça résonne avec ce que tu viens de dire, c'est que voilà, des des fois aussi, heu, ça peut arriver qu'il y a une sorte de paralysie qui se fait ze quand il y a trop de choses, tu vois? <chuckles> Trop vouloir faire trop de choses en même temps, ça peut être aussi, ouais, une une forme de voilà, temporaire, bien évidemment.
Mmh. C'est ça oui, la paralysie, c'est ça. OK. Bah, là, je vais réfléchir déjà sur 2 sujets, sur, heu, mon alimentation, <chuckles> que j'ai évoquée, le fait d'aller au marché et puis à adapter en fait, selon la période de l'année tout simplement, rebouger l'objectif. Heu, si l'hiver, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis, heu, faire un travail sur, heu, chercher mes sources de motivation, heu, pour pouvoir me booster quand, heu, quand il y a des coups de mou. Donc, je te remercie en tout cas pour l'écoute et puis, bah, pour ces orientations qui vont m'aider à, mmh, à mieux m'organiser, heu, à l'avenir.
Mmh mh. Ouais. Bah, écoute avec plaisir, hein, très heureux d'avoir pu t'aider, heu, à réfléchir sur ce point qui est très important.
Merci.